А, н да, я понимаю, что ты говоришь. На самом деле я, э, просто не мне не нравится то, что я, э, имею привычку каждый раз после обеда что-то съедать сладкое. То есть, э, так, в целом, конечно, у меня нет такого, что я это постоянно делаю, но именно вот эмоционально я отношусь к этой сладкой еде, как какой-то радости, м, какому-то, э, допингу, как можно сделать, эм, себе получше настроение, и это изо дня в день идет. То есть, если в целом, я себя дисциплинировала, то именно вот эти эмоциональные перекусы после обеда они меня иногда огорчают, потому что, ну, кажется, как будто это неправильно. Ну, с одной стороны, я понимаю, что, возможно, я слишком строга к себе, потому что, ну, невозможно быть идеальной, э, тем более, что многие люди всё равно и питаются намного хуже, но как будто мне хочется сделать вообще всё идеально, м, как перфекционист, никаких перекусов либо пару раз в месяц, но вот оно так не получается, потому что я, в принципе, сладкоежка, и очень сложно делать это 2 раза в месяц, либо вообще тогда не есть, но мне кажется, это тоже нереально.
Ага. Да. Возможно. Ну да. Н-да, действительно ты права в том, что это такая вещь, за которую, наверное, не стоит себя как-то корить. Если тебя так прям очень беспокоит именно качество твоего питания, э, мол, такая такой сладкий перекус после обеда может повлиять именно на качество твоего питания и режима питания, то, возможно, стоит просто сократить порцию того, что ты ешь после обеда, но не убирать совсем. Потому что ежедневное потребление этого, оно не особо сильно сказывается на твоём желудке, потому что всё-таки это происходит 1 раз в день. Это 1 маленькая порция, и после основного приёма пищи была. Это было бы проблемой, если бы ты вместо основного приёма пищи вот это вот ела сладкое всё. Но, действительно, если ты хочешь прям сократить потребление сладкого, то есть, э, именно как такового сахара, да, получается, то, возможно, хорошей идеей будет попытаться заменить, хотя бы несколько раз в неделю брать, э, вместо вот такого сладкого перекуса более здоровые перекусы, те же самые фрукты, э, там, не знаю, ягоды какие-то или, может быть, какие-то более здоровые торты те же самые, да? М, то есть, э, можно ещё попробовать какие-нибудь пироги, возможно. Тоже вот вот есть же, знаешь, всякие, э, полезные пироги. То есть они при этом довольно вкусные, но не приторно сладкие. То есть, так или иначе, замен очень много, и, наверное, тут важно пробовать, э, разное и подобрать, что подходит именно тебе, если ты прям хочешь избавиться от этой привычки именно в том плане, чтобы не есть конкретно вот эти сладости. Но в целом привычка, она у тебя довольно здоровая и, наверное, не стоит от неё избавляться, она всё-таки делает тебе настроение лучше.
Да. Да.